Ah, no'ng una, siyempre, may takot, eh, 'no, 'yon nga 'yong alinlangan na halimbawa, baka hindi ko pala kayanin, 'di tumagal, babalik lang. Tapos manghihinayang ka do'n sa nagawa mo. Ah, no'ng una gano'n 'yong iniisip ko pero kalaunan no'ng medyo bumubuti-buti na 'yong ano ko, 'yong, ah, 'yong alam mo 'yong, ni yong mga little na epektong nakikita ko. Ah, 'yon siguro 'yong nagbu-boost, nagpapatanggal no'ng alinlangan. Saka ang ginawa ko kasi hindi na ako natakot na, halimbawa, 'yong sa pagwo-workout, hindi ko magawa. Naisip ko kaysa parusahan ko 'yong sarili ko dahil hindi ko nagawa, isipin ko okey lang, may next time, hind basta ang mahalaga magawa ko. Hindi 'yong, ah, mag-fail ako do'n sa isa, eh, ah, magiging malupit na ako sa sarili ko. So, siguro ang pinakamahalaga sa akin na natutunan ko, when it comes 'yong sa pag-aalinlangan, ano, 'yong ano, siguro 'yong mindset din. 'Yong kung kasi gusto ko siyang maging, ah, routine, ayoko maging chore. So gusto ko oo, na sa utak ko, hindi ko lang siya kailangang gawin dahil dapat kong gawin. Gusto ko ka parte maging parte siya oo, gusto kong maging parte siya ng buhay ko na kahit minsan hindi ko magawa or sumablay, eh, okey lang.
Mhm. Ah, okey. Ayun, ang ganda naman. Basta tuloy-tuloy. Mhm. At saka ginawa mo na siyang routine. Ayan.
'Yong tipong gan oo, 'yon. Kasi Oo, kasi mahirap, ano, eh, mahirap na at least para sa akin, naiisip ko na 'pag 'yong halimbawa, naiisip ko, nalungkot ako, sumablay, baka hindi ko ituloy, tamarin, gano'n. So, ayoko naman no'ng gano'n mangyari kasi hindi na siya magiging sustainable, magiging gano'n lang ako every time.
Mhm. M oo nga, 'no, at saka, siyempre, ah, siguro talagang iniisip mo din 'yong partner mo, 'no? Sabi mo nga kanina, 'no, ka gusto mong makasama sa pagtanda. Eh, paano kung hindi mo alagaan sarili? Ayun. Ayan, maraming salamat sa pag-uusap.
Mm. Totoo, oo. Tama naman.